Eee, karena suami aku resign gitu, Kak
Oh, iya.
Heeh. Jadinya diputus kontraknya tuh gara-gara itu. Aku, eee, tau sendiri juga gitu kan, cuman ya dibilangnya mungkin buat profesionalisme gitu kan, jadinya heeh, dibilangnya tuh, "Ah, kamu gak cocok," eee, "kerja di sini. Ya udah," eee, "sampai di sini aja," gitu, "kerjanya." Heeh. Jadi kan ternyata di perusahaan itu tuh kalah sama orang dalam tadi itu kan. <chuckles> Bisa jadi bentuk korupsi itu kan sebenarnya. Korupsi hak gitu kan.
Oh, iya. Oh, iya. Oh, gitu. Aduh kasihan juga dong. Ah, iya benar banget tuh. Mhm. Betul betul. Iya termasuk tuh korupsi ini ya, eee, peluang istilahnya gitu, betul banget tuh. <sniffs> Mhm. Iya memang berat sih ya kalau kita ngelawan korupsi sendirian sih, Kak, gitu ya. Menarik banget nih, Kak, nih informasinya nih. Iya.
Hak. Heeh. Iya. Hak kerja gitu kan. Iya. Iya. Semoga kita tidak korupsi ya, Kak. <laughs> Iya, makasih. Iya. Selamat malam juga. Iya sampai jumpa.
Betul. Terima kasih banyak loh, Kak, atas masukannya. Selamat malam nih, Kak. Semoga kita besok ketemu lagi nih.